คือช่วงนี้อะผมมีปัญ หาที่แบบ อ่า ค่อนข้างจะรู้สึกลำบากใจเนาะ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้ แต่ว่าสำหรับผมมันค่อนข้างจะแบบเป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวเองอะครับ คือมันเป็นสิ่งที่ผมรักเนาะ ก็คือแบบงานอดิเรกแบบดนตรี อย่างเงี้ย เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลย แต่ว่าแบบ <sighs> ช่วงหนึ่งอะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้เลย เป็นมาสักพักแล้วแหละ ที่แบบทำ มัน มันรู้สึกขาดแรงจูงใจ ไม่รู้จะไปไหนต่ออะครับผม แบบหมดใจที่จะทำศิลปะขึ้นไหม เอ๊ย ที่จะทำ อ่า ดนตรีขึ้นมาเอง อย่างเงี้ยครับผม ก็รู้สึกแบบ
อ้อ อืม อืม ค่ะ อืม
ไม่รู้สิครับ รู้สึกแบบไม่ ไม่อยากทำอะครับ ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย ก็ อยากขอความช่วยเหลือหน่อยอะครับผม ถ้ามีคำแนะนำก็เอามาให้ได้เลยนะครับผม
ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ แล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าศิลปะที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นศิลปะในรูปแบบไหนเหรอคะ?
อืม อืม เป็นดนตรีครับ เป็นงานดนตรีนั่นแหละ ก็คือแบบ อะ ทำเพลงเองอะไรเพลง อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม เป็นแนว ๆ นั้นครับ อืม
อ๋อ ก็คือ ก็คือทำ ทำเพลงเป็นของตัวเอง เป็นแบบซิงเกิล ออกซิงเกิล อา แล้ว แล้วอาการที่เราเริ่มรู้สึกหมดไฟ หรือว่าเริ่มรู้สึกเบื่อที่ไม่อยากทำเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ แล้วก็มีอาการบ่อยไหม?
ครับ ครับผม อืม ครับ อืม มันเพิ่งมาช่วงหลัง ๆ เนี่ยครับผม ช่วงที่แบบ เออ เราเพิ่งทำอัลบัมออกไปเนาะ ทำแบบ เออ ทำออกไป ผลตอบรับก็ ก็โอเคตามที่ผมต้องการนะ แต่ว่าเหมือนกับว่าแบบ
ค่ะ
มัน มันไม่รู้จะไปไหนต่ออะครับผม แบบมันตันน่ะครับ แล้วก็แบบ มันเหมือนกับว่า ไม่รู้สิครับ คือแบบพอจะทำมาอีกอันแบม แบบพอเราจะเริ่มต่อไปหลังจากเราทำเสร็จไป 1 อย่างแล้วเนี่ย เรารู้สึกว่า แบบมัน มันไม่ไปข้างหน้า มันไม่ดีกว่าเดิมอะ มันเหมือนกับว่า มันติดอยู่ที่เดิมอะครับ แล้วมันรู้สึกแบบ
ค่ะ อืม
ทำยังไงก็ไม่ดีขึ้น อะไร ประมาณนี้หรือเปล่า มันก็เลยแบบ อืม มันก็เหมือนเราตกหล่มอะครับ ติดอยู่ในหล่มแล้วเรา เรา เราก้าวออกไปไม่ได้ เหมือนเราไม่ ไม่ไปข้างหน้าอะครับผม อืม
ไม่มี Passion ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ แล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่า ช่วงเนี้ยเราเนี่ย เอ่อ มีความรู้สึกเครียด กดดัน หรือว่ามีปัญหาในชีวิตในด้านอื่น ๆ บ้างไหมคะ? อย่างเช่น อาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิท พัก พักผ่อนไม่เพียงพอ มีเรื่องกดดันในเรื่องของการงาน ไรเงี้ยค่ะ ที่อาจจะส่งผลทำให้เราหมดแรงจูงใจในการทำงานศิลปะ อะคะ
อืม ครับ อืม อ้อย ก็ที่มี ที่รู้สึก เครียดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นี่แหละครับ เรื่องที่แบบเราไม่มี อ่า แรงจูงใจเนาะ แล้วเราก็ มันมีความกลัวลึก ๆ อะครับว่าแบบ เฮ้ย! อันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วหรือเปล่า? ถ้าเราจะได้ทำเพลงหรือว่าได้ทำซ คือแบบมันรู้สึกไม่สนุกเหมือนเดิมอะครับ พอ พอเราทำไปเนาะ แล้วมัน มัน มันก็เลยกลัว เป็นความกลัวลึก ๆ ว่าแบบ เฮ้ย หรือว่ามันจะถึงจุดที่เราจะ จะไม่ ไม่อันนี้แล้ว ไม่มี ไม่มีความสนุกในงานที่เราเคยรักแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยกลัวเนาะ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ มาเป็นความกลัวมากกว่าว่า เรารู้สึก ว่าเราทำไปเรื่อย ๆ เนี่ย เราเริ่มไม่ ที่จะไม่มีความสุขเหมือนช่วงที่ทำแรก ๆ แล้วก็ไม่ได้อยากจะทำต่อใช่ไหมคะ? อาการประมาณนี้
ใช่ครับ อืม ครับผม ประมาณนั้นแหละครับ
อ๋อ แล้ว แล้ว เออ ในการทำเพลงเนี่ย เราทำคนเดียวหรือว่าเรามีเพื่อนร่วมวงไหมคะ?
ครับ อืม คือ คือผมแต่งหลาย ๆ อย่างเนาะ แต่ปกติก็จะมีคนมาร่วมวงอยู่แล้ว อะไรอย่างงี้ เป็นเพื่อนบ้าง เป็นศิลปินที่รู้จักมั่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แบบ เออ ดึงเขามาเล่น เล่นตรงนี้ที่เราแต่งให้หน่อยบ้าง อะไรอย่างเงี้ย บางทีเขาก็จะมีแบบนาแซมมาอะไรบ้าง แต่ปกติมันจะเริ่มจากที่เราคนเดียวเนาะ แล้วมันก็ค่อย ๆ แบบ อา มีคนเข้ามา ๆ ๆ ครับผม ตอนเนี้ยยังอยู่ Phase ที่แบบเราอยู่คนเดียวอยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ก็อาจจะแนะนำแบบนี้นะคะ จริง ๆ เราอาจจะไม่ต้องทำทุกอย่างที่มันต่อเนื่องก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะ เบิร์นเอาต์ เนาะ เราก็อาจจะหยุดพักไปสักพักหนึ่ง แล้วก็ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึก เอนจอย มากกว่า อย่างเช่น อาจจะออกไปเที่ยว ทำอาหาร หรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่า เออ เราทำแล้วเรามีความสุขมากกว่าทำตรงนี้ แล้วพอเราได้พักใจหรือว่าห่างมันไปสักพักหนึ่งเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เราใช้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยกลับมาคิดนะคะ อย่างเช่น อะ อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แล้วก็อาจจะคิดขึ้นมาได้ว่า เออ จริง ๆ แล้ว เออ พอเราไม่ทำเนี่ยเราอยากที่จะกลับไปทำไหม? หรือว่า เราชอบมันจริง ๆ ไหม? แต่จริง ๆ ก็ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะ เราไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรา เอ่อ หมดไฟก็ได้ แต่ว่าก็อยากจะให้พัก take a break ไปก่อน เพื่อที่จะ อ่า ให้ตกผลึกอะค่ะ ตกตะกอนว่า จริง ๆ แล้วเรา เราชอบมันจริง ๆ หรือเปล่า? หรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาทำให้เราแบบไม่อยากทำต่อ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับผม อืม อือ ๆ เข้าใจได้ ก็เหมือนกับว่า วางมันไวก่อนเนาะ วางมันไปก่อน ถ้าเราแบบรักมัน เดี๋ยวมันก็ เราจะกลับมาหามันเองใช่ไหมครับ?
เอ่อ แล้ว อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วนอกจากนี้มีปัจจัยอย่างอื่นอีกไหมคะ? อย่างเช่น แบบพวก เอ่อ เงิน เวลา หรือว่าปัญหาใน ในชีวิต ในเรื่องอื่น ๆ น่ะค่ะ ที่ทำให้เราแบบไม่อยากจะ เอาเวลามาทำตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อืม อืม ไม่รู้สิ รู้สึกว่า ชีวิตมันน่าเบื่อไปครับ คือปอน ตอนที่ผมแต่งอัลบัมแรก อย่างเงี้ย มัน มันมี โอ้โฮ! หลายเรื่องเลยเนาะ แล้วแบบแล้ว แรงเหมือนกับว่า มันจะมีแบบแรงบันดาลใจเยอะ หรือว่าแบบไอเดียเยอะเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ชีวิตผมแบบธรรมดามากเลย คือแบบทุกอย่างโอเคอะครับ มันก็เลย เหมือน เหมือนกับว่าจะไม่มี ไอเดีย ไม่มี อะไร อย่างงี้ด้วย ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะ ซึ่งมันควรจะดีนะ ชีวิตผมโอเคขึ้นเยอะ ดีขึ้น แล้วก็แบบ ไม่มีอะไรทำที่ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้น แต่แบบมันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า ที่ทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออก ไม่มีแรงจูงใจในการทำ ฮื้อ ทำงานเท่าเดิมอะครับผม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะในเรื่องนี้ว่า พอเวลาผ่านไปเนาะ เอ่อ ความชอบหรือว่าไฟในการทำงานเนี่ย อาจจะไม่เหมือนเดิม หรือว่าไฟในการทำเพลงของเรา ทีนี้ เอ่อ อาจจะแนะนำแบบนี้เพิ่มเติมนะคะ อย่างเช่น จริง ๆ แล้ว ศิลปินหลายคนเนี่ย เขาก็อาจจะหมดไฟ ได้ เพราะว่าเขาอาจจะอยู่กับสิ่งเดิม ๆ นานจนเกินไปอะค่ะ เราลองไปดูพวกนิทรรศการไหมคะ? หรือว่า พวก เออ ไปฟังเพลงใหม่ ๆ หรือว่าไปเดินสวนสาธารณะ หรือว่าไปดูพวกงานศิลปิน ของท่านอื่น ๆ น่ะค่ะ แบบว่า เอ่อ เราอาจจะได้พวกแรงบันดาลใจ หรือว่าไฟในการทำเพลงของเราเนี่ย ก็อาจจะกลับมาได้ค่ะ เหมือนเป็นการ เปิดหน้าต่างให้ตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม เออ น่าสนใจครับอันนี้ เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ทำนานเลย ปกติขลุกตัวอยู่ในห้องแบบไอ้ ห้องดนตรี อะไรอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ อื้อฮือ คือ ม่ะ มันมีอะไรบ้างนะครับ? ที่คุณแนะนำมาอะครับ มีการเดินไปสวนสาธารณะเหรอครับ? หรือว่าไปงานดนตรี อะไรอย่างงี้เหรอครับผม?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อาจ อาจจะ เดินสวนสาธารณะนี่ก็อาจจะเป็นพวกแบบนิทรรศการ พวกศิลป์ พวก เอ่อ ที่เขามีพวกงานดนตรีต่าง ๆ อะค่ะ แล้วก็มีนิทรรศการศิล ปะ แล้วก็ เอ่อ ไปดูพวก อาจจะเป็นพวกบิ๊กเมาน์เท่น หรือว่าไปดูเทศกาลดนตรีก็ได้ เออ เราอาจ จะไม่อยากทำ แต่ว่าเราหยะ เราอาจจะอยากไปดูคนอื่นว่า เออ คนอื่นเขาเล่นเป็นยังไงบ้างนะ พอเราไปดูแล้วเรารู้สึกเอนจอย มีความสุข ไอ้พวกแรงบันดาลใจหรือว่า เขาเรียกว่าไรอะ ไฟในการทำเพลงของเราเนี่ย มันก็อาจจะกลับมาก็ได้ แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ อ่า แล้ว แล้วส่วนตัว คือคุณ ช่วงนี้ก็คือขลุกอยู่ในห้องเหรอคะ? ไม่ ไม่ได้ออกไปไหนเลย
อืม ครับ อืม ครับ อืม ๆ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม ๆ เหมือนการ ครับ ใช่ครับ ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ ส่วนใหญ่ก็ทำเพลง แล้วก็ทำงานอยู่ในห้อง เพราะว่าทำงานจากที่บ้านอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ทำเพลง ฟังเพลง แล้วก็ อะ ทำงาน อะไร อย่างเงี้ยครับ หลัก ๆ ก็อย่างงี้ ทำกับข้าวด้วย อ่า มีทำกับข้าวเพิ่มมานิดหนึ่ง อืม ครับผม
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อะฮะ เข้าใจเลย อา ๆ แล้วสอบถามเพิ่มเติมค่ะ แบบว่ามี มีโอกาส อย่างเช่น วันหยุดอย่างเงี้ยมีได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมคะ หรือว่าเราใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่บ้าน?
ครับ อืม ก็ไม่ได้ออกไปบ่อยนะครับ เพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ไปไหน ก็ขลุกอยู่กับไอ้พวกนี้อะครับผม ก็มันเป็น มันเป็นงานของเราด้วยเนาะ แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เราเคยรักปกติ สำหรับผมมันไม่แปลกเลยสมัยก่อน แต่พอมาช่วงเนี้ยผมรู้ รู้สึกว่าแบบ เออ มัน มันไม่ค่อยถูกแล้ว มัน มัน ไม่ค่อยใช่แล้ว อาจจะ อืม เหมือนที่คุณบอกด้วยก็ได้มั้ง ครับ
ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ๆ อ๋อ แล้วปก อา ขอโทษทีค่ะ ปกติมีการออกกำลังกาย หรือว่ามีการขยับตัวไป ท ร่วมกิจกรรมอื่นบ้างไหมคะ? ที่แบบว่าออกไปเจอแสงแดด ผู้คน อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยครับ ถ้าพูดตรง ๆ เนาะ ไม่ค่อยได้ออกเลย แต่ก่อนเคยออกอยู่ครับผม แต่พอแบบเริ่ม ช มันมีช่วงที่แบบเราตั้งใจทำเพลงจริง ๆ จัง ๆ อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ออกไปเลยครับ ก็เป็นประมาณ 7 เดือนได้แล้วมั้ง 7-8 เดือนแล้วครับ อืม
โอ้ นานมากเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ จริง ๆ เข้าใจเลยค่ะ การที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ทำอะไรเดิม ๆ ทุกวันเนี่ย เราก็อาจจะเบื่อได้นะคะ ก็แนะนำ ค่ะว่า ถ้าเกิดมีเวลา อะไรเงี้ย ก็อยากจะให้ลองออก ไปข้างนอกดู ออกไปหาแรงบันดาลใจ ไม่จำเป็นว่าจะต้องออกไปสถานที่ไกล ๆ แบบต่างประเทศหรือว่า ขึ้นเหนือล่องใต้หรอกค่ะ อาจจะไปเดินสวนแถวบ้าน หรือว่าออกไปดูสิว่า เออ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแถวบ้าน หรือว่าถ้าเกิดอยู่กรุงเทพอะค่ะ รู้สึกว่า กรุงเทพตอนเนี้ย โอ้โฮ ทั้งห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อย่างสวนเบญจกิติเนี่ยก็สร้างเชื่อมไปสวนลุม อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองออกไปเดินดู แล้วก็ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ สูดอากาศอะค่ะ ก็อาจจะได้มี มี มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือว่าอาจจะคิดไอเดียอะไรใหม่ ๆ ออกก็ได้นะคะ หรือว่าออกกำลังกายก็ได้ค่ะ ปกติทางนั้นออก กำลังกายบ้างหรือเปล่าคะ?
<clears throat> อืม ครับ อืม อื้อฮือ ครับผม อืม ครับ อือ ไม่ได้ออกครับ แต่จริง ๆ เคยชอบออก กำลัง กายมากเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเพิ่งหยุดไปสักพักเนี่ยครับผม สักพักใหญ่เลย อืม
ค่ะ แล้วพักผ่อนเพียงพอไหมคะเนี่ย หรือว่านอน วันละกี่ชั่วโมงเอ่ย?
อืม ก็ อื้อฮือ ส่วนใหญ่ก็พอนะ แล้วยกเว้นวันที่แบบ อ่า เหมือนกับว่าไอเดียมันพุ่งพล่านก็จะไม่พอ แต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยพุ่งครับ ก็เลยแบบนอน นอนเยอะอยู่แบบ 8 ชั่วโมงปกติ สบายอยู่ครับผม อืม
อือ อืม อ๋อ เคค่ะ ก็ จริง ๆ อาจจะเป็นภาวะ เขาเรียกว่าภาวะที่แบบ อยู่กับอะไรเดิม ๆ นานจนเกินไป ก็ทำให้เลยแบบ เบิร์นเอาต์ เนี่ยค่ะ ก็แนะนำอย่างที่บอกค่ะ ให้ ให้ลองออกไปหาแรงบันดาลใจ ออกไปเจอ ออกไปรับแสงแดดบ้าง ในตอนเช้านะคะ หรือว่าออกไปวิ่งตอนเนี้ย โอ้โฮ บ้านเรากำลังฝึก ๆ เทรนวิ่ง นะคะ ก็ อาจ อาจจะได้สังคมใหม่ ๆ หรือว่าได้แรงบันดาลใจเจอผู้คนใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะให้เป็นแบบไฟในการทำเพลงนี้อะ กลับมาอีกครั้งก็ได้ค่ะ อาจจะลองแบบ ค่ะ เออ
อืม ครับ อืม อือ ครับ อือ ครับ อา ครับ <chuckles> ครับผม อืม อื้อฮือ ครับผม ครับ อือฮึ อือ อือ ก็น่าจะจริงเนาะ เพราะผมแบบหันไปรอบ ๆ แล้วก็แบบ เออ มันก็น่าเศร้าพอสมควร <chuckles> มันก็แบบค่อนข้างจะเทา ๆ อะไรไปหมด เดี๋ยวเออ เดี๋ยวก็อาจจะลองไป ออกไปข้างนอกบ้างรับลมรับแดด จริง ๆ ก็เป็นคนชอบแดด อะไรอย่างงี้ อยู่นะครับ แต่ว่าแบบไม่ได้ ไม่ได้ออกไปนานพอสมควรเลย ก็เดี๋ยว ว่าน่าจะ อาจจะลองไปออกกำลังกายด้วย อาจจะไปสวนสาธารณะดูนู่นดูนี่ รับลม รับอากาศดี ๆ สดชื่น ๆ เนาะ โอ้โฮ ก็ได้มาคุยวันนี้ ก็รู้สึกเหมือนกับว่า สมองโล่งขึ้นเยอะเนาะ ก็แบบ อืม แรงจูงใจอาจจะยังไม่กลับมา แต่ว่าถ้า เอ่อ ไปลองทำสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ย อาจจะ มีความ แบบแรงใจกลับมาก็ได้ อาจจะมีแรงบันดาลใจไหน ๆ เต็มไปหมดเลยก็ได้นะครับ ก็ขอบคุณจริง ๆ นะ วันนี้ที่รับฟัง แล้วก็ให้คำแนะนำดี ๆ อะครับผม
ค่ะ จริง ค่ะ ไป ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ยิน ดีมาก ๆ ค่ะ ก็อย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่ ไม่ ไม่ต้องออกกำลังกาย หรือว่าอะไรหนัก ๆ ก็ได้ แค่ออกไปรับแสงแดดบ้าง ออกไปดูโลก ออกไปดูห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่าจะช่วยได้นะคะ โอเคค่ะ ได้เลย เดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้ไฟกลับมาไว ๆ ค่ะ
ครับ